Eu não tenho filhos, mas eu eu nunca
Ah tá. Mas assim, em algum momento da sua vida, você já já já precisou contar uma história ou para alguém, e você usou essa técnica dele? Principalmente contar para uma criança, enfim.
Pois é. Não, agora que eu estou contando isso para você, estou pensando como é que eu nunca fiz uma coisa dessas com meus sobrinhos, né, porque eu podia podia muito bem ver se funciona, se e
Ah, a lá. Pois é, né, com criança. Não, porque daí você de fazendo dessa forma, quem sabe você voltaria ali na sua na sua, p de quando você era criança, para ver se aquilo que aquela criança, né, viu teve aquela reação, foi a mesma que você teve quando você ouviu ele falando a história, por exemplo, né.
É. É. Exa Sim, sim, mas
Mas é uma coisa legal. Hum.
Eu acho que sim, acho que eu posso experimentar da próxima vez que tiver tiver com eles, posso experimentar. Mas isso me lembrou bastante uma coisa que eu acho que, enfim, claro, agora somos adultas e tal. Mas sabe um momento de ter essa coisa de contação de causos, das pessoas se reunirem e e ter esse momento, né, de você contar histórias. Eu fico pensando se isso não é uma coisa que a gente está perdendo assim na nossa nosso convívio pessoal, não é?
Uhum. Certo, é. Aham. Aham. É. É, eu é é porque você tem a noç você tem a sensação de que hoje em dia as as famílias elas estão ficando cada veriz cada vez menores e aí parece que você não tem pra a geração para quem passar essa né, essa essa como ess como eu falo, essa herança, né, herança.
É. É. Essas essas essas tradições é herança, é verdade.
Tinha essas tradições, é. Você sente isso?
Eu acho. Eu acho que sim, talvez as famílias mais eh talvez mais espalhadas também, né. Eu vim morar fo longe. Também não estou mais em contato tanto assim com a família, nem a agregada, nem a outra. Os meus primos também estão morando em espalhados pelos Estados Unidos, então a gente
É, é. Certo. É. A vida segue rumos diferentes, né, quando você vira adulto é, e aí fica mais difícil.
É. Eu acho que eu especificamente, né, da da das de quando eles eram não tão velhos, né, e a gente era bem pequenininho, que esse é o grande momento de você instigar assim, eh eh eh, né, na mente das crianças as histórias. <chuckles>
Uhum. Certo. É, é verdade. É, e e que marca, né, porque realmente tudo que a gente vê na infância marca a gente pra vida. Olha, você me transportou para minha infância com a sua história. Muito obrigada por compartilhar. Espero que a gente tenha uma próxima, para você me contar como foi a sua experiência de contar isso para outra criança. <chuckles>
Ah. Sim.